ก็ไม่ได้เอามาเป็น สิ่งที่แบบขจัดไปได้ในทันทีแต่ก็พยายาม เออ ทำให้ ให้มันผ่านไปอะไรที่แบบว่าจะทำให้ท่านทุกข์ใจก็ ก็ไม่ได้คุยแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าพอมาถึง ณ จุดจุดนี้ ณ วันเนี้ยเราก็รู้สึกว่า เออ มันไม่มีอะไรน่าอายเลย เราควรจะภูมิใจด้วยซ้ำ ค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม อืม ก็คือเหมือนตอนนั้นน่ะ มันก็เหมือนกับว่าเราก็เก็บไว้ในใจแหละ ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ก็รู้สึก แต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็ทำให้คุณแบบว่าได้เรียนรู้ขึ้นเองอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองเยอะพอสมควร ว่าจริง ๆ บางทีเราอาจจะไปเทียบกับคนที่เขามีไม่ได้ เราอาจจะต้องดูคนที่เขาลำบากกว่าเราก็มีตั้งมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้ อา มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ในขณะที่พ่อแม่เราก็อาจจะ
อืม ค่ะ
อา ไม่มี ไม่ได้มีมาก ไม่ได้มีเหมือนเขาเลยด้วยซ้ำ หมายถึงว่าฐานะทางพ่อแม่อาจจะเหมือนกับคนที่เขาก็ไม่มีเหมือนกัน แต่ว่าเรายังมีโอกาสที่ได้เรียน ก็เหมือนว่าเราก็ต้องเทียบกับคนที่เขาไม่มีมากกว่าเราอะค่ะ อย่าไปเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าหรือว่า เพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนว่าบั่นทอนมากกว่า ใช่
อือฮึ ค่ะ อืม ใช่ อา เหมือนมันก็ เออ ทำให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีดีกว่าเนาะใช่ไหมคะ? อืม อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ เหมือน เหมือนพอใจในสิ่งที่ ที่ตัวเองมีแล้วก็ ที่เหมือนเขาเรียกว่าแบบ ชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้เนาะ แต่ว่าตอนเนี้ยเราก็เรียนจบทำงาน อะ มีบ้านให้พ่อแม่ ซื้อรถ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็แฮปปี ใช่ ๆ เป็นความภูมิใจมาก ๆ
อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ มันก็คือความภูมิใจนะ อืม ใช่ค่ะ อ๋อ งั้นอันนี้ขอถามนิดหนึ่งค่ะ คือเหมือนจากที่คุณเล่าให้ฟังมาเหมือนตอนเด็กก็ ก็ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมคะ ต้องแบบต้องทำงานไปกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วบรรยากาศในบ้านเนี่ยเป็นยังไงคะ? คือหมายถึงว่าแบบมีความเครียดไหม? หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่า เฮ้ย ซัปพอร์ตเราดีแฮปปี ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาอะค่ะ